آه، بالضبط. يعني أهم حاجة ابعد عن السلبيات واركز مع الحاجات الإيجابية دي. آآ، حتى لو الحاجات الإيجابية دي ما كنتش يعني، آآ، ليّا علاقة بيها أوي، زي مثلًا آمم، آمم، نجاحات مثلًا، يعني قبل كده مثلًا كنت بافتح السوشيال ميديا وعندنا في مصر مثلًا في متحف جديد بيفتح بي بت بيفتتحوه، آآ، السوشيال ميديا بقى عندي بقى مقلوب، مع إني أصلًا، يعني ما باحبش حتة الآثار والكلام ده، بس قعدت اقرا بشكل كبير جدًا عن قد إيه مثلًا إن المتحف ده واحد من أعظم المتاحف اللي اتفتحت.
آه، قُل لي. ومن أكبر المتاحف وكده.
أ آه، وأكبر المتاحف وفي آآ، تماثيل آآ، أثرية كبيرة جدًا، و وتوت عنخ امون وكنت هاقرا بقى و واتعمق. وكمان ده حسسني ساعات بالفخر، إن أنا بقى قد إن أنا مصري و والناس كلها بتتكلم
ثانية، رغم إن أنت أصلًا رغم إن أنت ما بتحبش الأثار أصلًا يعني ولا بتحب الحاجات دي.
آه، ما باحبش الأثار و أصلًا ولا السياحة ولا الكلام م ما ليش م ما يعني
آه، يعني كان ليها تأثير إيجابي عليك.
أنا ما رُحتش زُرت الأهرامات قبل كده، يعني أصلًا. أنا عايش في مصر آه، تخيل. آه، فاللي هو
بجد! أصلًا يعني؟ <chuckles> يعني عايش في مصر وما زُرتش الأهرامات، فصباح الفل.
آه، والله ده مش مهتم يعني. فلأ، ده خلاني قد أحس إن وأثر في شخصيتي اللي أنا لأ، محتاج فعلًا أروح أشوف، لأن ده حسسني بالفخر و فاهمني؟ فلأ، يعني مثلًا موقف زي ده، خلاني لأ، إن أنا عايز أروح فعلًا أشوف الأهرامات و وأروح أشوف المتحف ده، وأتصور مع جدي رمسيس التاني. فده <chuckles> ده فعلًا هيخليني بقى إيه، أحس بقى بالفخر وإن أنا اشارك كمان المحتوى ده على السوشيال ميديا آه، عشان كل الناس مشاركاه حواليّا، عشان ما ابقاش أنا الوحيد اللي ما رُحتش يعني فاهمني.
آه، حلو أوي. <laughs> أيوه. متحمس.